Yemek hazırlarken genelde neler yapıyorsun? Hazırlama alışkanlıkların, ııı, neler, bahsedebilir misin?
Ya ben aslında böyle hani, bazı insanlar malzemelerini tezgâh üzerine çıkarır, işte salçası, zeytinyağı, soğanı, işte bir yemekse, ana yemekse onları hazırlayıp yapar. Ben çok öyle değilim ya, ben parça parça alıp bir yemek hazırlama sürecine girişiyorum. E, hazırlık kısmında. Al yerine koy, al yerine koy şeklinde. Eee, çok Evet, dağılmıyor aynen. Eee, u bu düzeni daha çok seviyorum. Her şey ortada olduğunda çünkü şey oluyor, ya bana alan kalmıyor gibi. Ben biraz hızlı hareket eden bir tipim. Bu sefer onu dökebilirim, şey olabilir diye. Ama genel böl
Hımm, evet. Hımm. Ama hani, yerine koyarak mı, tekrar böyle tezgâhta bırakarak mı? A! Güzel. O zaman çok dağılmıyor ortalık. I hı. A, çok güzel. Hı hı. Peki, kafa karışıklığı yaşıyor musun, hani, bu her şey ortadaysa? A, süper. Hı hı.
Yok, hiç yaşamıyorum, çok net. Yok, hiç Ya ne yapacağım zaten belli olmuş oluyor ama genel olarak yemeği hazırlama süreci olarak düşününce de daha çok evde hangi malzeme var ve ne yapabilirimle çalışıyor bende. Yani bu yemeğe bugün, atıyorum, "Patlıcan yemeği yapmak istiyorum," deyip malzemeyi alan değil de bir dolabı açıp, sebzeliği açıp, hani, acaba ne var da ben ne kullanabilirim? Bazı şeylerin işte, son kullanım tarihine göre ya da sebzede bazen sebzelikte unutulmuş şeyler olabilir ya, çok kalabalıksa o sebzelik. Mutlaka bir şeyler bayılmak üzere olur Evet. Evet, evet, onları değerlendirmeyi seviyorum. Ya israf çok şeyim, eee, son yıllarda daha da bir, eee, şey ol biraz arttı Evet. Ev
Hı hı. Ha, çok güzel, çok güzel. Hı hı. Ha, ne var bu? Ne var bugün? A, çok iyi. Hımm. Tabii, tabii, tabii. Tabii. Onları değerlendiren birisin, yani, anladığım kadarıyla. Hı hı. Evet. Ama e Ha, hassasiyet oluştu israfla ilgili. Hı hı, çok güzel. Eee, peki şimdi ilk aklıma gelen şu oldu. Anladığım kadarıyla mutfakta kendi sistemin var. Tamamıyla neyin nerede olduğunu biliyorsun ve bu da sana hız kazandırıyor. Başka bir mutfakta nasılsın? Başka birinin evinde, mutfağa girdiğinde hani, bu senin, eee, aile evin de olabilir, e, nasıl hissediyorsun, ne yapıyorsun?
Evet. Hı hı. A! Eee ya, za şöyle, annem ha min mutfağı haricinde kimsenin mutfağına sormadan bir şeye dokunan biri değilim, açıkçası. Yani, o konuda biraz çekingenim çünkü bir başkalarının hassasiyeti olabilir. Mesela, gelen bir kişi benim mutfağımda çok rahat hareket edebilir ama herkesin böyle olmayabilir. Mutfak biraz şey gibi yatak odası gibi hani yatak odasına da girilmez ya.
Hı hı. Hı hı. Tabii. Evet. Mesela, eee, büyüme tarzında şey var mıydı? Bir de dolap açma, bu da var mıydı? Buzdolabının açılıp açılmaması, büyüdüğün evde böyle bir şey var mıydı?
Aç evet. Onu onda ya, yoktu ama ben açmam mesela çok yakın arkadaşım değilse, hani o da böyle yine de "Bir verir misin?" dese de, eee, "Tamam, açıyorum, bak!" falan derim, hani çok böyle şey gelmez bana, yakı sıcak gelmez direkt aç açılması ama benim evimde açılmasını ve bir şeyler yapılmasını çok severim, o da bir değişik, hani, hoşuma gider, o yakınlığı Hı hı.
Ha ha. Evet. Hımm. Anladım, evet. Ha. Ay, o rahatlığı da seven birisin. Hani, birinin rahat hissetmesi i i seni, iii, eee, şey, keyiflendiriyor anladığım kadarıyla. Hı hı.
Onu çok severim, yani, bana Evet, evet. kişinin evimde rahat olmasına çok çabalarım. Eee, annemin evinde ama mutfağına girdiğimde bir şeyler yapma konusunda, eee, artık sanki o evden çıkmamışım gibi gittiğimde bir şeyleri bulmakta zorlanıyorum, yani, eee, aradığımı bulmakta zorlanıyorum.
A, çok güzel. Hı hı. Ha, anladım, anladım. E, bir şeylerin yeri çok sık değişiyor mu peki sence?
E, aslında değişmiyor. Yani, çok az an unutuyor olabilirim ya da, eee, belki nasıl diyeyim, yanlış bir şey yapmak mı istemiyorum, bilmiyorum ki? Annem de inanılmaz düzenli bir kadındır. Yani, koyduğu şeyi, mesela normalde, mesela bir yemek yaptım diyelim; ben tuzluğun dışını her defasında silmem kirlenmediyse. Elim kuruysa tuzluğumu dökerim, geri koyarım. Annem her defasında onun bile dışını siler. Yani, çok titiz bir kadındır ama onun evinde bir şeyleri yaparken, eee, hani, ondan da çekiniyor olabilirim bu arada.
Ha, belki sen unutuyorsun. Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Ha, <chuckles> çok güzel. Belki tedirginlik yaşıyor olabilirsin, bu olabilir mi? Ha, anladım, hı hı.
Evet, evet ondan da çekiniyor olabilirim, belki kadıncağızın düzenini bozarım diye. Dolayısıyla bunu yapması daha çok işime geliyor, onun evinde.
Anladım. Tabii. Peki genel olarak yemek yapmayı seven biri misin? Yani keyif alır mısın, yemek yaparken bir rutinin var mı bu hazırlama alışkanlıklarında? İşte müzik dinlemek, bir şey izlemek gibi gibi. Eee, bu tarz şeyleri sever misin?
Hı hı. Ya aslında Ya, aslında yemek yapmayı sevdiğimi düşünmüyordum. Eee, çünkü yurt dışına taşınana kadar mutfakta çok da vakit geçiremiyordum. Yani, daha pratik şeyler oluyordu, akşam eve geldiğimde. Çok, eee, uzun uzun bütün, işte, eşlikçileriyle birlikte sofra hazırladığım bir ortam olmuyordu ama yurt dışında bundan çok keyif almaya başladım. Çünkü yaptığım şeyler hem beğenildi hem de ben yeni şeyler denedikçe hoşuma gitmeye başladı, eee
Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Yani böyle bir el lezzeti gibi buna inanan biri misin? Mesela insanların elinin ha, elinin lezzetinin olduğuna inanan birisin ve sen de bunu o zaman, eee, bir özgüven olarak, eee, anladığım kadarıyla bir benimsedin hani kendinle ilgili böyle övgüler alan birisin anladığım kadarıyla.
Ben onda çok inanıyorum, evet. Ya, aslında böyle, hani, eee, bilindik klasik, eee, ana yemeklerde, eee, bunu ay, eşime yapıyorum. Hani, gelen misafire genelde çünkü böyle şey oluyor, işte, gelen kişi bir şarap sofrası ya da bir rakı sofrası gibi bir şey hazırlanıyor. Orada bir sıcak yemek olmuyor malum ama orada da mezeler ve hazırlanan şeyler beğeniliyor. Eee, farklı farklı mezeler ya yapmayı seviyorum ama ben insanların, eee, bir şeyler söylemesi değil, çok motive eden. Ben yeni bir şeyler üretmekten çok hoşlanıyorum, onu fark ettim, eee
Hımm. Evet. Hı hı. Hımm. A! Çok güzel, yani, ımm, peki bu tarifleri takip eden, yeni pratik şeyleri takip eden biri misin yoksa kendin mi uyduruyorsun bunları?
Aslında bir kısmını uyduruyorum ama bir kısmında da şey oluyor, mesela elimde bir tane malzeme varsa onunla ilgili tariflere de bakıyorum. Eee, ikisini de bir arada kullanıyorum; çünkü bazı şeyler oluyor, mesela, aynı şeyi yapmak istemiyorum. Mesela mantar; mantarla neler yapılabileceği zihnimde birkaç şey denemişimdir ama geçenlerde mantarlı bir tane meze denedim, bayağı da hoşuma gitti, yeğenlerin de hoşuna gitti. Mesela, onu listeye aldım, evet, eee, o hoşuma gitti. Bunlar mesela motive ediyor.
Hımm. Yaratıcılık. Ha, çok iyi. Hı hı. Hıı. Anladım. Hıı. Ve beğenildi de. A, çok iyi, çok güzel, çok güzel. Eee, bunları geliştiren birisin. Hı hı.
Evet, yani seviyorum, eee, o açıdan, ya, mutfakta o noktada, eee, hoşuma gidiyor. Yaparken de, evet, bir eşlikçi var, eee, yani, yu ya bir podcast dinliyorum. Eee, mutlaka bir şey açık oluyor telefonda ya da görüşmelerimi o anda yapıyor olabiliyorum. Eee, di bu şey s, şey hoşuma gidiyor ya, bir yerden bir ses gelmesi güzel.
Hı hı. Hı hı. Hıı, evet. Peki, mesela bir telefon görüşmesi yaparken, bir yerden bir şey dinlerken, dikkatini yemeğe verme konusunda nasıl hissediyorsun? Hani, bir şeyleri eksik koyma, daha önce hiç böyle bir şey yaşadın mı?
A, ikisi çok ayrı. Ya, aslında benim iş hayatım böyle geçti. Aynı anda 3-4 şeyi din bir yandan dinleyip bir yandan yapıp bir yandan konuşurken falan da geçirdiğim bir iş hayatım vardı. Birçok duyunun geliştiği bir iş yaptım çünkü, e, biriyle konuşurken, eee, ekibin ne konuştuğunu falan dinlerdim. Belki bundan kaynaklı olabilir. E, aynı anda birkaç şey yapabilirim. A a annemle konuşurken yemeği de yapabilirim. Eee, o o konu şey, rahat yani. Aynı anda 3-4 şeyi de çevirebiliyorum. Ya, aslında çok enteresan değil mi? Öğrendiğim yer ne alaka? Yemek değil, mutfak değil ama insan gerçekten öğrendiklerini Evet, başka şeylerde de kullanabiliyor. O çok iyi yani. Aynı anda birkaç yerde olabilmek, aynı anda birkaç şeyi aktif kullanabilmek insanı iyi hissettiren bir şey aslında.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Bu konuda tecrübeli olduğunu düşünüyorsun. Hı hı. Ama sonuçta bir beceri üzerine. Hı hı. Hımm. Evet, bir beceri, bir gelişim alanı ve bu anlamda da bir beceri geliştirme gibi, eee, planlamışsın. Peki, ımm, şunu da merak ettim: Mesela, ımm, yemekler olarak baktığında ve bu alanda şimdi, iii, kendini de geliştiren birisin. Eee, a bu geleneksel tarifleri mi tercih edersin, yoksa, işte, pratik tar tarifler üzerinden mi yol alırsın? Hani, genelde, eee, neler yapıyorsun bununla ilgili?
Gerçekten öyle. Evet, evet ger Hı hı. Ya, klasik tarifler derken, böyle, çok, ııı, mutfağa zengin bir şeyden gelmiyorum, kültürden gelmiyorum. Hem yaşadığım yer açısından hem ailemde de öyle değildi. Yani klasik yemekler vardı ama, hani, bu aile dokunuşudur, bu bizim si özel yemeğimizdir diye bir şey diyemem. O yüzden ben, eee, evet, hani, pilav yapmayı bilirim, hani, ana yemekte, eee, belki karnıyarık bilirim. Hani, böyle bildiğimiz klasik Türk mutfağından gelen yemekler bilirim ama daha çok olanı böyle uydurmayı da severim. Mesela türlü, eee, yemeği çok her mutfak da farklı olabilir. Benim türlü yemeğim, evde olan bütün malzemelerin karışımı, lezzeti veriyorsam Evet.
Hımm. Hı hı. Hımm. Anladım. Hımm. Evet, evet. Hımm. Malzemelerin aslında i i i ismini de yaşatan bir durum, yani bu, hani, türlü şe şeklinde. Evet, doğru. Iıı, peki, emm, alışveriş safhası nasıl yani? Alışveriş yaparken, ııı, hani, bununla ilgili ne yapıyorsun? Çünkü, hani, bir noktada, ııı, bir ön hazırlık, bazen o sebzelerin dolapta olması için bile, işte, 1 haftalık alışveriş yapabilen biri misin mesela?
<chuckles> Aynen öyle. Aynen öyle ama sıcak yemek kısmı önemli. Hı hı. Haftalık alışveriş alışkanlığım hiç olmadı. Yani, eee, böyle, hani, küçükken pazara gidilirdi, haftalık alınırdı; hatırlıyorum. Gerçekten o zaman öyleydi ama market yoktu, süpermarket diye bir şey yoktu. Iıı, ama ben, böyle, daha günlük alıyorum, 2 günde bir alıyorum, yapacağım kadar alıyorum. Zaten, eee, bulunduğum ülkede buzdolapları çokküçük, eee, hani, böyle, Türkiye'de alışkın olduğumuz Ya, böyle minimal bir yaşam var burada. Iıı, ben ekstra yine de bir buzdolabı daha aldım tabii. Böyle, şey alışkanlığımız vardır ya: İşte, et alırız koyarız, bir şeyler dondurucuya atarız; bizim kültürümüzde var çünkü. Eee, o tarz şeyler için aldım ama yine de alışkanlığımı o küçük dolapta devam ettiriyorum çünkü fazla aldığım her şey çürümeye yakın.
Hı hı. Hı hı. Evet. A! Anladım. Bir sebebi var mı peki bunun? Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Pratik olması ve elinin altında olması sebebiyle de olabilir mi bu? A, çok güzel tabii ve de çok çok alan biri değilsin o zaman. Yani taze olması açısından sık sık gidip alabilen birisin.
Ve taze olması da Evet. Aynen, pratik. Evet, marketi çok iyi. İyi. Öyle. Bunu d daha çok tercih ediyorum. Bir de aynı yemeğe 2 gün yemek çekici gelmiyor bana. O yüzden zaten 2 kişiyiz. Neyi, ne kadar yapabileceğimi bildiğim için, hani, 1 günlük yensin, tamam, ertesi gün başka bir şey yensin.
A! Anladım. Hı hı. Bir sistemin var yani. Peki, eee, ş ş şunu da merak ettim, ııı, çünkü, hani, mutfak, ııı, yemek, eee, alışveriş derken, eee, sağlıklı tarifler, sağlıklı yemek senin için ney ifade ediyor?
Evet. Ya, bu olmalı benim için. Ya, orada, tabii, şey önemli, eee, hani, protein dengesi, işte, karbonhidratın sürekli yenmemesi kısmı benim için, eee, dikkat ettiğim bir şey oluyor. Evet, bir de hep çocukluğumdan beri kodlanan bir şey var. İşte, çok katı yeme. Böbreklerin, bağırsakların işte, hani, iyi çalışması lazım gibi bir şeyim var.
Hı hı. Hımm. Onları önemsiyorsun. Ha, anladım. Böyle sulu ev yemekleri senin için o zaman öncelikli.
Ya, ben kışın mesela çorbayı çok seviyorum. Iıı, hem bir böyle içim ısınsın hem bağırsaklar çalışsın gibi. Eşim de seviyor. Mesela bazen sadece çorba, salata yaptığımız akşamlar oluyor kışın. Müthiş oluyor mesela. Çok hafif. Evet, aynen öyle. Ki bizim kültürümüzde, eee, "tarhana" diye bir gerçek var. Böyle hâlâ anneme yaptırıyorum. Gelirken getiriyorum buraya. Bir sıcacık tarhana gerçekten salatayla çok güzel oluyor bir akşam yemeğinde.
Hımm. Hımm. Çok güzel, çok güzel. Aslında çok da sağlıklı, kulağa da çok sağlıklı tarifler olarak da geliyor. Hı hı. Hımm. Harika. Evet. E, tabii. Eee, peki bu noktada, m, eee, mesela sosyal medyadan, trendlerden, eee, bö etkilendiğin oluyor mu? Hani, bu tariflere mesela, tarhana bile olsa, işte, eee, sağlıklı tarife çevirebilecek ya da, işte, salataya değişik bir sos ekleme gibi gibi, etkilendiğin alanlar oluyor mu?
Hı hı. E Çok açığım. Bunlara çok açığım. Farklı lezzetlere çok açığım. Eşim biraz geleneksel, ama ona da artık alıştırdım. Yani, bugün bunu deniyoruz, bir bak bakalım, beğenecek misin gibi. Eee, onu o da artık onlara alıştı. Eee, şeye çok açığım yani, farklı şeyler denemeye çok açığım. Evde de deniyorum. Hatta şey çok komik: İlk geldiğimiz sene Master Chef izliyorduk. Programı biliyorsundur. E a dünya genelinde birçok yerde olan bir program. Biz de hiç izlememiştik hayatımız boyunca. Biz bir başladık, sonra devamı geldi. Benim de şey amacım şeydi; farklı şeyler, bir şey görürüm. Yemek Evet, evet, aynen. Tek teknik öğrenirim, yemek için bana fikir verir falan gibi. Evet. Aynen, tabii, eee, Türkiye saatiyle kışın 2 saat fark olduğu için eşimin geldiği zamana da denk geliyor falan, o, eee, bulunduğumuz ülke, iii, den dolayı. Eee, bir gün, ay, şey yaptılar. Tantuni yaptılar tamam mı, Mersin Tantuni. Ama bizim bir canımız istedi. Allah'ım, ben bunu Hollanda'da nereden bulacağım, tantuniyi? Akşamın 10.00'u. Neyse, ay saçma sapan, canı evdeki her türlü saçmalığı yedik yani. Şeker, cips... Hiçbir yer yok. Nefsimizi köreltemedik yani; cips bulduk yedik, meyve yedik, saçma sapan her şeyi yedik akşam akşam. He, eş ,eee, eşim dedi ya olsa yesek; hayır, bir de hadi o istese neyse, benim de canım istedi. Bu sefer ertesi gün çıktım ben, işte buna uygun ekmeği nereden bulurum, eti nereden bulurum falan diye. Böyle kendimce bir şey yaptım tabii. Eee, dürüm evet, dürüm, dürüm ete döndü, tantuni değil ama fena değildi.
Ha, çok iyi! Hı hı. Hımm. Hımm. Çok iyi, çok güzel. Ha ha. Evet. Ha ha. Hı hı. A, tarifler öğrenmek. <chuckles> Anladım. Tabii. Çünkü pişirme teknikleri vs. her şey olabilir yani. Hı hı. Hı hı. A, çok enteresan! Hı hı. A! <chuckles> E evet. Ve bulabileceğiniz hiçbir yer yok yani. Orada bunun yapan açık bir yer yok. Hı hı. <chuckles> Hımm. A! Ha Eee, anladım. Bayağı canınız istemiş. Hı hı. Peki, iii, şunu şunu merak ettim. Bu yaşadığınız ülke şu an, başka bir yerden bahsettiğin için. Her şeyi kolaylıkla bulabiliyor musun? İşte, yemek de dâhil. Mesela dışarıda yemek yemek nasıl? Ya da aldığın sebzeler, meyveler senin alıştığın türde mi? Bu senin hayatında çok bir şey değiştirdi mi?
Hı. Ya, çok dışarıda, ya, aslında çok yemek kültürü olan bir yer değil burası. Dışarıda öyle çekici olan bir şey yok. Türkiye'de mesela bugün dönere gideyim, bugün lahmacun yiyeyim, bugün kebap yiyeyim gibi bir çeşitlilik vardır dışarıda, burada o yok. Ama tabii çok fazla Türk restoranı var. Eee, aradığımız bazı lezzetleri mümkün olduğunca yakın, yakın en azından ta Eee, yani, iii, aslında beklentimizi düşürüyoruz, tam karşılamıyor. Diyoruz ki bura için bu yeter diyoruz aslına bakarsan. Eee, ı şey açısından, sebze meyve açısından da tabii, eee, tarımın çok iyi olduğu bir ülke burası. Dolayısıyla bayağı lezzetli ve çok kaliteli, çok fazla şeylere ulaşabiliyoruz. O açıdan, eee, şanslı, olduğumuzu düşünüyorum. Bilmediğim şeyler var. Bilmediğim sebzeler var burada denenen. Eee, ya onlara henüz açık değilim. Çünkü yani mesela rezene çok kullanıyorlar burada ama ben rezeneyi nasıl kullanırım. Bir şeye yakıştıramıyorum şu anda. Birkaç tarif de baktım. E, bu sefer diyorum ki, "Ya denemeye değer bir şey olsun." Hani, bu bir salata olsa, hani, ala az bir şey yap at. Ama yemeğe dönüşünce bu sefer içine malzeme kullanacaksın orada işte o israf duygum öne çıkıyor. Diyorum ki bunu, e, bir yerde en azından bir yiyeyim, deneyeyim, hoşuma giderse yapayım bir noktaya gidiyorum.
Hı hı. Ha. A. Peki benzer mi? Yani, ııı, beklentilerinizi karşılıyor. Ha, anladım. Hı hı. Hı hı. A, çok güzel. Tabii. Hı hı. Tabii, onları öğrenmekten keyif alıyor musun? Hımm. Hımm. Anladım. Evet. Evet, hı hı, biraz deneyimlemek lazım. Peki, m şunu da merak ettim. Bir misafirin geleceği zaman, özel bir menün var mı acaba. Hani, bir masa hazırlığında, her zaman, eee, düzenli olarak, eee, bir menü listen var mı yaptığın?
Aynen öyle. Ya, eee, ben ya bir şarap ve şey için rakı yanına misafir genelde böyle alkollü ağırlıyorum. Onun ikisinin de ayrı, evet. İkisinde de böyle mutlaka masamda olan şeylerim var. Eee, birkaç mezem var, hani, eee, imza mezem değil tabii ama. Yani şarap yanında şeyi çok seviyorum yani, burrata'yı güzel bir domates sosla güzel bir burrata seviyorum masada olması, burrata peynirini seviyorum. Eee
Hı hı. Peki, bunlar ayrı mı mesela, şarap m listesi? Hah, evet. Onları merak ettim. Ha ha. Mesela şarap için ne olabilir? Şarap için. Ha ha. Hımm. Galiba onların da çok, eee, bulunabildiği bir ülkedesiniz, çok değişik lezzetler vardır. <chuckles> Evet. I
Ya, burada da bir süt bir de yoğ evet, süt çok iyi olduğu için tabii peynirler inanılmaz. Ya, böyle bazı şeyler oluyor ama baktığında, eee, hoşuma gidiyor mutfakta olmak ve yemek hazırlamak diyebili
Hı hı. A, çok güzel, çok keyifli, gerçekten çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Eee, bana çok iyi geldi. Hı hı.
Benim için de öyle, <chuckles> çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.